วันนี้มีเรื่องกลุ้มใจอยากจะมาปรึกษา มาขอคำระบายหรือว่ามาแบบว่าเตือนสติให้ข้อคิดแง่คิดกับการ ใช้เงินของเรานิดหนึ่งครับ เพราะว่าช่วงนี้อะเรารู้สึกว่า เราเป็นคนที่ออมเงินอย่างเดียวเลย จริง ๆ ต้องบอกว่าเป็นมาสักพักหนึ่งแหละ เราอะออมเงิน ๆ แล้วก็ไม่ค่อยกล้าที่จะใช้เงิน เหมือนกับไม่กล้าที่จะจับจ่ายใช้สอยอะไรที่ตัวเองอยากได้เลยอะครับ อยากจะออมให้มันได้เยอะที่สุด ได้มากที่สุด จนบางทีมันเหมือนกับว่ากดดันตัวเอง ทำให้ตัวเองเครียดด้วยบางครั้ง ว่าแบบไม่กล้าใช้เงิน ตระหนี่ไปเลย อา ใช้ นี้ดีกว่า มันตระหนี่ไปเลย บางทีแบบ "เออ อันเนี้ยมันก็น่าจะพอ ซื้อได้นะ เดือนนี้มันก็ไม่ได้กระทบกับเงินเลยนะ" แต่เราก็จะ "เออ ไม่เป็นไรหรอก กดไว้ก่อนแล้วกัน เราต้องเก็บเงินก่อน เอาไว้ใช้เผื่อฉุกเฉิน" อะไรแบบเนี้ย เลยแบบ อยากจะหาวิธีหรือว่าแนวทาง หรืออะไรพวกนี้อะครับผม ให้ผมรู้สึกดีกับตัวเองหน่อยหนึ่งว่า "เออ เรา ใช้ได้ไม่เป็นไร ใช้ ๆ ไปเถอะเงิน" อะไรประมาณนี้ครับ
อืม ค่ะ ได้ เลยค่ะ ยินดีค่ะ ก่อนอื่นขอสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมคะว่า ณ ตอนนี้เนี่ยคุณออมเงินเป็น คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คะ ของรายได้?
อืม ตอนนี้จะอยู่ที่ 10% ของรายได้ทั้งหมดครับโดยความที่ว่า ผมอะจะ รอให้แบบว่ามีทุก ๆ ประมาณวันที่ 20 หรือ 25 ของทุกเดือน พอมันมีเงินตู้มก้อนหนึ่งเข้า มาแล้วเนี่ย ผมถึงจะโอเค อา เราเห็นเงินแล้วว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเรามีอยู่เท่านี้ เราก็จะแบ่ง 10% ออกไปก่อนเลยครับสำหรับการออมเท่านั้นเลยอย่างเดียวเลย เสร็จแล้วปุ๊บ พอมันเหลือเท่านู้นเท่านี้เนี่ย เราก็จะมาดูอีกทีหนึ่งว่าเดือนนี้ เรามีต้องจ่ายอะไรบ้าง อา ค่าบัตรเครดิตเอย ค่าน้ำค่าไฟ ค่าผ่อนบ้าน แล้วก็อาจจะมีแบบว่าค่านู่นค่านี่เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เป็น อา ที่เป็น ประจำเดือนผมจะจ่ายไปก่อนเลย ทีนี้เหลือเท่าไรตรงนี้นี่แหละครับผมถึงจะเอามาดูว่า โอเค ตรงนี้ เราจะใช้วันละกี่บาทดี จะแบ่งเป็นแบบ หักคิดเป็นรายวันของตัวเองไปเลยอะครับ เพื่อบังคับตัวเองให้ไม่เกิน ใช่ ตอนเนี้ยมันเลยกลายเป็นเหมือนกับว่า อุ๊ย! มัน รู้สึกว่า โอเค มันได้ มันอาจจะมีเงินเหลือมากขึ้นในตอนที่เป็นของเดือนถัด ไป แต่ว่าเราอะเหมือนไม่ได้สนุกกับชีวิตเลยอะ ไม่ได้ใช้เงิน แบบอะไรแบบนั้นเลย ใช่ เลยรู้สึกแบบนี้ แล้วอยากจะหาวิธีแก้อะครับ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อือ ค่ะ ยินดีค่ะ แต่ต้องขอชมเชยเลยนะคะกับสิ่งที่คุณทำอยู่ เป็นสัญญาณที่ดี และก็เป็นการกระทำที่ละเอียดรอบคอบ แล้วก็รู้จักการวางแผนการเงินที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ
ครับผม
ค่ะ ขอสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมคะ ที่คุณบอกว่า เอ่อ ถ้าเกิดว่าพอมีเงินเหลือไป ไปเดือนต่อไปด้วย แบบเนี้ยค่ะ แล้วคุณเอาเงิน ตรงนั้นไปทำอะไรต่อคะ?
ไม่ได้ทำอะไรเลยครับ เราก็จะเอา เก็บเข้าบัญชีออมที่ออมไว้ฉุกเฉิน เลย แล้วเราก็จะ อา เอาเงินของเดือนถัดไปเนี่ยก็มาแบ่งแบบเดิม ทำแบบเนี้ยอยู่ทุกเดือนมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับ ประมาณเกือบ ๆ ครึ่งปีแล้ว แล้วเรารู้สึกว่ามันก็มีของที่อยาก ได้ มีบางสิ่งที่เรา ซื้อ อย่างเช่น รองเท้าแตะ อันนี้ผมพูดถึงยกตัวอย่างปัจจุบันเลยอะครับ รองเท้าแตะของผมเองอะ มันแบบว่าใส่จนแบบพื้นมันไม่มียางแล้วอะครับ มัน มันไม่มีอะไรที่แบบรองรับอะไรแล้วอะ มันลื่นเลยอะ อา พูดอย่างนี้ เลย ใส่จนแบบลื่นแบบเดินแล้วพรืดได้เลยอะครับ กลายเป็นว่าเราก็ยังใส่อยู่ เราไม่กล้าที่จะซื้อรองเท้าแตะใหม่ ต่อให้มันแบบราคาแบบแค่หลักร้อยอะ 3 400-500 แบบเนี้ย เราก็ไม่กล้าที่จะซื้อมัน เราก็แบบ "เออ ก็มันยังใส่ได้อยู่ มันยังไม่ได้ขาด ก็ใส่ไปก่อน" เนี่ยมันคิดแบบนี้ครับ ทั้ง ๆ ที่รองเท้าอะมันถึงเวลาเปลี่ยนแล้ว มันมีอายุของมัน มันหมดอายุไปแล้ว แต่เราก็ไม่ เคย ไม่กล้า ไม่กล้าที่จะใช้เงิน ก็ยังทนใช้อันเดิม แบบเนี้ยครับ มันเป็นแบบ เนี้ย แบบตอนเนี้ยคือแบบประมาณอย่างนี้เลย
อือ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อะฮะ ค่ะ โอ้โฮ เข้าใจได้เลยค่ะ แล้วกิจกรรมแบบไหน ที่ทำให้คุณรู้สึกสนุกที่สุดเหรอคะ?
อืม ถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ย ของผมเองอะครับ มันจะเป็นแบบว่าไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์ แล้วเราก็จะซื้อพ็อปคอร์นกินด้วย ซื้อน้ำกินด้วย ซึ่งมันหมดทีเนี่ย มันก็ ถ้ารวมทั้งหมดก็ โอ้ 6-700 อยู่อะไรแบบนี้ ทีเนี้ยมันก็จะมีแบบว่าพาตัวเองเนี่ยไปท่องเที่ยวบ้าง แต่เดี๋ยวเนี้ยครับ ตั้ง 5-6 เดือนที่ผ่านมาเนี่ย รู้สึกว่า ไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเลย เราอะเหมือนกับ คิด คิดในใจของเราว่า เออ งดไปก่อน ตอนเนี้ยอยากเก็บเงินให้มันได้เยอะที่สุด อยากจะเอาไว้ฉุกเฉินเผื่อเกิด แอ็กซิเดนต์ อะไรขึ้นมา แล้วเราไม่มีเงินรักษาตัวเอง มันก็ อา เก็บไว้ก่อน ยังไม่ไปเที่ยวแล้วกัน อ้าว อยากดูหนังในโรงเหรอ ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวรอมันออกจากโรงแล้ว 3-4 เดือน เดี๋ยว สตรีมมิงเองมั้ง เราก็มีผูกแอปไว้อยู่ สมัครแอปไว้อยู่ ก็เดี๋ยวดูในนั้นแทนก็ได้ อะไรแบบเนี้ยครับ มันคิดไปแบบว่า ให้ตัวเองอะไม่ไปใช้เงินเลย แล้วตัวเองก็จะมาเครียดเองว่า แต่มันก็อยากได้นะ แต่มันก็อยากดูนะ อย่างเงี้ย มันจะแบบสองจิตสองใจแบบนี้ตลอด แต่ก็ไม่เคยพาตัวเองอะไปใช้เงินสักทีครับ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อื้อฮือ อือ อืม โอ้โฮ เข้าใจได้เลยค่ะ แล้วแต่ละเดือนเนี่ย พอเงินเหลือเยอะไหมคะ?
อืม แล้วแต่อะครับผม อย่างบางเดือนเนี่ย มันก็จะมีแบบว่า เหลือออกมาบ้าง ประมาณแบบ 3-4000 ก็มีเหมือนกัน นี่ขนาดแบ่งเงินออมไปแล้วนะครับ มันก็ยังเหลือแบบ โอ้โฮ ผมว่า 3-4000 ผมก็เอาไปใช้กินเล่นนิด ๆ หน่อย ๆ มันก็ยังพอแบบว่า ให้มันหมดได้โดยที่เราก็ไม่ไปกระทบกับเงินออม ก็ ก็มีแบบเนี้ยเหมือนกัน เราก็เลยกลายเป็นว่า เราก็เอาไปเก็บลงกองเงินออมเหมือนเดิม ไม่ได้เอาไปทำอย่างอื่นเพิ่ม หรือไม่ได้เอาไปต่อยอด อะไรอย่างเงี้ย เพิ่มเลยครับ
ค่ะ อืม พอจะเห็นภาพมากขึ้นแล้วค่ะ อยากจะแนะนำแบบนี้เลยนะคะ การที่คุณแยกเงินออมไว้ก่อนหลังจากที่คุณได้รับเงินเดือนมา หรือว่าได้ราย ได้ มาแล้วเนี่ย ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม และก็ควรที่จะทำต่อไปเลยค่ะ ก็ เอ่อ แยกเงินออมไว้ก่อนได้เลยนะคะ ทำเหมือนที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้เลยค่ะ เพียงแต่ว่า พอแต่ละสิ้นเดือนน่ะ พอ คุณน่ะ เอ่อ มีเงิน คุณรู้แล้วว่าแต่ละเดือนเนี่ย มีเงินเหลือจากรายจ่าย นู่นนี่นั่นเท่าไร แล้วคุณแยกออกมาสัก 10% ดีไหมคะ 10% อันเนี้ย เป็นถือว่า เป็นรางวัลให้ตัวเอง สำหรับการที่คุณเป็นคนเก่งที่คุณสามารถที่จะออมได้ ที่คุณสามารถที่จะหักห้ามจิตใจ ไม่เอาเงินตรงเนี้ยไปทำอย่างอื่น แล้วก็เงินที่เหลือเนี่ย อ่า อย่างเช่นคุณ อ่า เหลือที่คุณบอก 3,000 บาทใช่ไหมคะ คุณหัก สิบเปอร์เซ็นต์ อา ไปหาอะไรกินอร่อย ๆ 10% ก็ 300 บาท แทนที่คุณจะ เอ่อ เอาเงินทั้งก้อนเนี่ย ไป เก็บออมเพิ่มใช่ไหมคะ? คุณก็ อา สิบเปอร์เซ็นต์ เอาเงินตัวเองเนี่ย ไป ไปหาอะไรกินอร่อย ๆ อาจจะเป็นตี๋น้อย 1 มื้อก็ได้ ตี๋น้อยมันก็ 200 กว่าบาทใช่ไหมคะ โอเค มันก็ยังพอได้ แล้วอีก 90% เนี่ย คุณก็แยกเป็น เอ่อ เงินที่คุณอยากจะใช้ซื้อของตามที่คุณต้องการ
หือ ครับผม อือ ครับผม อ่า ครับผม อืม ครับผม อืม
ค่ะ แล้วก็ที่เหลือเนี่ย คุณก็ค่อยเก็บค่าเงินออมเพิ่มก็ได้ คือไม่จำเป็นต้องกดดันตัวเองมากจนเกินไป ไม่ต้อง เอ่อ เขาเรียกว่า จำกัดกับตัวเองมากจนเกินไป เพราะถ้าวันเนี้ยคุณรู้สึกว่า "ฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากจะมีความสุขบ้าง" แล้วมันตะบะแตกขึ้นมาเนี่ย บางทีเงินออมอาจจะไม่ เหลือเลยก็ได้ อยากจะให้คุณค่อย ๆ ใช้ ค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป แต่ว่าไม่กดดันตัวเองนะคะ ยังไงทางนี้ก็เชื่อว่าการที่คุณทำอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ อยู่แล้วค่ะ ฟังแล้วพอจะเป็นยังไงบ้างคะ?
ครับ อะ อืม จริง ๆ แล้วเนี่ย ผมคิดว่า การแบ่ง 10% ออกมาจากเงินที่มันเหลืออันเนี้ย แล้วเอามาซื้อ ความสุขให้ตัวเอง แหละเนาะ เอามาแบบว่า เออ พาตัวเองไปกิน ไปให้รางวัลตัวเองอย่างที่คุณพูดอะ เออ มัน มันก็ใช่นะครับ เพราะบาง ที บางทีเราก็อยากไปกินอะไรบ้างเหมือนกันนะ แต่เราก็ โอ้ย มัน มันก็ใช้ตังค์อะ มันก็ เออ ไม่ ไม่จำเป็นก็ได้ ไม่ต้องไปกินก็ได้หรอก แต่ พูดว่า เออ ให้รางวัลตัวเองบ้าง พอไหน ๆ มันก็แบบ เราก็เก็บเงินไปแล้ว ก็แบ่งเงินเก็บไปแล้ว แล้วเราก็ไม่ได้เดือดรื้อ แบบ ไม่ได้เดือดร้อนในเงินที่มัน ส่วนที่เหลือด้วย ไม่ต้องไปเดือดร้อนเงินออมด้วย อะไรแบบเนี้ย ผมคิดว่า เออ อัน เนี้ยน่าสนใจมากเลย เดี๋ยวจะต้องเอาไปลองหักดู เหลือเยอะก็กินเยอะหน่อย กินหรูหน่อยก็ได้ แต่ถ้าเหลือน้อย ก็นิดหน่อย ก็ได้ไม่เป็นไร ไอติมสักแท่งหนึ่งสักอันหนึ่ง ไอติมมแมค 12 บาทเนี่ย โอเค ผมก็โอเคมากแล้วนะ จริง ๆ เป็นการให้รางวัลตัวเอง อย่างน้อยก็เพิ่มของหวานให้ตัวเองบ้างนิด ๆ หน่อย ๆ นอกจาก ระหว่างหวาน อะไรแบบนี้ แต่ว่าไอ้ 90% อันเนี้ย เดี๋ยวผมอะ ผมอะได้คิดต่อยอดไปอีกจากทางของคุณด้วยว่า หรือเราจะเอาไปลงทุนด้วยดีไหมครับ แต่ผมก็ไม่รู้ไงว่า จะเอาไปลงทุนเกี่ยวกับอะไรยังไงดี หรือว่าไปเริ่มต้น ดีอะครับ?
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ ไม่ใช่ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ก็ อ่า การลงทุนมีความเสี่ยงอะนะ คะ ก็อยากจะให้ศึกษาก่อนการลงทุนให้ดี เพราะว่าการ ลงทุนทุกอย่างเนี่ย คุณก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยในวันที่มันไม่เป็นอย่างที่ใจต้องการ ก็ เอ่อ แล้วแต่เลยค่ะว่าคุณอยาก จะลงทุนในหุ้น ในสินทรัพย์อะไร หรือว่าในทองคำ หรือว่ากองทุนรวมอะไรต่าง ๆ ก็ลองศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะนำเงินไป ลงทุนค่ะ หรือว่าจะนำเงินไปฝากเป็น เอ่อ ซื้อเป็นสลากกิน เอ่อ สลากออมสิน แบบ นี้ก็ได้ ก็จะได้ลุ้นรางวัลไปด้วย แล้วก็เงินต้น ก็ยังอยู่ครบ ถ้าเกิดว่าฝากครบ 1 ปี 2 ปี อะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วก็ยังจะได้ดอกเบี้ยด้วยค่ะ
อืม ครับผม ตัน อืม อา ครับ โอ๊ย อันนี้น่าสนใจ เออ เนาะ ลืมคิดไปเลยว่า เออ สลากออมสิน ต้องบอกว่าแต่ก่อนผมก็เคยซื้อ แต่ด้วยความที่ซื้อมา 2 ปี 3 ปี ไม่ถูกสักที อ เอามา ไม่ ไม่เอาแล้ว ไม่เคยถูกเลย เออ เฮ้ย แต่พอมาพูดถึง เออ เดี๋ยวผมกลับไปซื้ออีก ท อีกทีดีกว่า อย่างน้อยมัน โอเค ต่อให้เราแบบว่าไม่ถูกเลย แต่จริง ๆ ตรงนั้นน่ะครับ ผมก็ได้ดอกเบี้ยมันมานะ เพราะพอเราซื้อครบ 3 ปีมันก็มีดอกเบี้ยที่มันเป็นของมันเอง เออ ใช่ ๆ เออ เดี๋ยวผม เอาอันเนี้ยไป ไปทำด้วยดีกว่า นอกจากเรื่องที่แบบให้รางวัลตัวเองแล้ว โอ้โฮ ลืมไปเลยจริง ๆ อันนี้ลืมเรื่องนี้ไปเลย ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับที่แบบ อา ให้คำแนะนำดี ๆ กับผมด้วย แล้วก็มา ต ในเรื่องที่ผมแบบว่าหลงลืมไปแล้ว เพราะว่าเคยทำ แต่ก็ไม่ หยุดทำไปนานมากแล้ว โอ้โฮ ขอบคุณมาก ๆ สำหรับคำแนะนำเลยครับวันนี้ ยังไงเดี๋ยวผมก็อาจจะต้องเอาไปทำ แล้วปรับใช้ให้เข้ากับการเงินของตัวเองอีกทีหนึ่ง ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ยินดีมาก ๆ เลยค่ะ ก็หวังว่าคำแนะนำเล็ก ๆ น้อย ๆ วันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณนะคะ อย่างน้อยก็อยากให้คุณ เนี่ย เอ่อ มีความสนุกนะคะใน ชีวิต แล้วก็ อ่า สิ่งที่คุณทำดีมากอยู่แล้วแหละค่ะในการออมเงิน ก็เป็นกำลัง ใจให้นะคะ แล้วก็เอาใจช่วยค่ะ วันนี้สวัสดีค่ะ